Eccoci. Ciao, buonasera, come va? Tutto bene, tutto bene, ti ringrazio. Vengo da una lunga giornata lavorativa, ehm, oggi purtroppo ho visto la mia ex, sul mio posto di lavoro. Sì, è sta Beh, è stata una terribile una terribile sensazione perché lei non mi ha visto, lei non mi ha visto, però io l'ho l'ho vista, insomma, io lavoro a Coldiretti quindi, mhmm, c'è il mercato, io mi occupo d'amministrazione, quindi fortunatamente non stavo dietro un banco, sai. Però l'ho vista nella folla, no, e sai, co co questa persona n non ho avuto troppo una relazione posi è stata forse
Ao ciao. Buo buonasera, bene, tu? Eh. Ahia. <chuckles> Com'è andata la l'incontro? Mh. Okay. Mh. Mh-mh. Sì. Okay. Ah-ah. È stata una relazione un po' tossica?